Eee, onlar çok yok, çok kuzey, eee, soğuk kesimlerde yaşıyorum. Ya, soğuk kesimlerde, kuzey kesimlerinde, İskandinavya'da falan o tip ağaçlar olmuyor. O tip ağaçları biraz şey, eee, <smacks lips> gene onlar da çam ağaçları tip olarak da daha çok, eee, daha sıcak güneyde, Kaliforniya'nın iç kesimlerinde, işte, Oregon'da falan oluyor. Iıı, öyle, bildiğim kadarıyla Avrupa'da çok yok onlardan.
Hı hı. Doğru, doğru. Hı hı. Eee, yani, eee, benim bulunduğum bölgede nispeten yüksek, tabii o kadar kısa ve bodur değil ağaçlar. Yani, şey, yük yüksek ağaçlar var ama bizim, eee, şeydeki, Türkiye'deki, böyle, çınarlar, meşeler falan öyle şeyler yok yani. Galiba. Çok da uzmanı değilim ama. <chuckles> Biraz daha, böyle, eee, ince gövdeli.
Tabii tabii. Mutlaka meşe vardır y,a meşe çok meşe çok yaygın bir şey, onu kırpıyorlardır, bir, eee, şey, yapıyorlardır. Eee, çok eski de değildir, biraz yenidir böyle bir yirmi otuz yıllık falandır.
Ha. He, işte, böyle, ince gövdeli, yani, öyle, şey, devasa ağaçlar olur ya, onlardan yok yani. He he.
Ge genç olduğundandır, genç olduğundandır. Biraz yeni ekilmiştir o.
He, anladım. Hı hı. Sen bayağı uzmansın bu konuda. Harika ya. Çok güzel bilgiler alabilirim senden. He he.
Çünkü O zaman olduğum söylenemez ama, eee, çok, yani, meşe her yerde var olan bir şey. Meşe çok yaygın, eee, en yaygın ağaçlardan biri.
Bilgilisin. Hı hı. Evet, evet, tamam. Ben o zaman, şey, bilgisizliğimden öyle söyledim. Eee, çünkü şey, eee, benim mesela doğduğum yerde, eee, tabii hep onları kestiler sonradan da, eee, çınaraltı kahvesi vardı hatta orada. Hep, böyle, büyük büyük geniş çınar ağa çınar ağaçları vardı. Mesela onları burada hiç göremiyorum. Hani, o farkı sadece anlatmaya çalışmıştım. Hı hı.
Yok canım. Estağfurullah. I hı. A! A, evet, evet, ö öyle, büyük şeyler Avrupa'da da çok yok. Çünkü biraz daha, eee, etrafı rahatsız etmesin falan diye ya, buduyorlar ya da çok büyüdüğünde, işte, kesip yerine küçüğünü koyuyorlar falan yani.
Evet. He he. Hı hı. Peki
Eee, burada daha, böyle, ince uzun ağaçlar da tabii ki öyle Kaliforniya'daki en büyük redwood'lar kadar uzun büyükler değiller.
Evet, evet, evet. Doğru.